Beh, non è che lo preferisco. Mhmm, mi piacciono entrambi forse in egual maniera, diciamo. Mhmm, la musica è un po' più artistica, quindi, mhmm, non lo so, mhmm, sicuramente è più divertente per il me, per il me bambino.
Certo. Lascia certo, lascia più spazio, diciamo, al lato creativo, no, alla parte creativa, di conseguenza risulta più piacevole, mh.
Esatto. Ma, comunque l'ebbrezza che che ci dà il trading, anche se c dobbiamo cercare insomma di regolare l'e l'emotività, mi piace tanto, quindi anche prevedere, no, un po' dove andrà il prezzo, mi dà molta soddisfazione.
Ma guarda, io ti capisco perché ti capisco perché anch'io faccio sia musica sia trading, quindi, ehm, capisco bene quello che dici. Io devo dirti la verità s sì, sì, facendo nel corso del tempo il mhmm, il trading è diventato diciamo un poco il f il mio focus diciamo un po' più riversato sul trading che sulla musica. La musica è rimasto a è rimasta una cosa che mi fa avere delle entrate economiche, però, è diciamo prettamente puramente una passione, per adesso. Cioè, ecco non escludo magari un domani, sai, di, ehm, mettermi a programmare le uscite magari per provare a fare, sai, un percorso musicale lavorativo, però attualmente ho
Ma dai! Mh-mh. Okay. Beh, se sbanchi se sbanchi io se sbanco con il trading vorrei comunque ma non tanto per avere il certificazione. Io voglio semplicemente spaccare con le mie roba, farla e poi se faccio 100 kappa o di visual o 1.000.000 o 10 kappa, non mi cambia. L'importante è che
Un milion è ugual eh, esatto. Sì, guarda, mi trovi, mi trovi
sto safe con le entrate, co i video li posso fare flexing, capito?

Mi stai proprio mi stai proprio colpendo nel segno, cioè anche per me non tanto sui video flexing, cioè sui video che tu dici flexing
Vabbè, intendo ovviamente Certo, esatto, flexing
ehm, inteso come far vedere tiri, magari le macchine, le cose, cos
Molto No, è molto personale perché un video flexing può esse anche un video fatto bene senza macchine, insomma, storico, la storia, però servono comunque i soldi.
Eh, esatto, esatto, sono sono d'a esattamente, te lo stavo per dire, cioè mi trovi d'accordo dal punto di vista che magari, sai, fai una regia, uhm, sul videoclip importante che costa un sacco di soldi no, e, però lo stess poi, uhm, "il tuo lavoro" tra virgolette, il tuo lavoro non è quello, è un altro, e non ti pesa tanto, no, cioè magari poi, mhmm, il trading specialmente perché, uhm, diciamo di lavori online non esistono tanti, come ti paga il trading non ti paga nessun lavoro, non online. Online e non online, no, sia a livello di sia scusami, sia a livello qualitativo, cioè nel senso che lavori poco tempo, sia a livello mo monetario proprio, delle entrate che possono essere inf mhmm, ingenti, no, possono essere
Mh-mh. Esatto. Mm-mh. No, no, ma infatti Guarda, ti dico, secondo me Vai tranquil Mh-mh. Esatto, sì, s Certo, ma infatti guarda, te dicevo l'ebbrezza che mi dà il trading comunque è importante tanto quanto la musica. Cioè io penso che se svoltassi con la musica e facessi tanti concerti
Mh.
cercherei comunque di andare avanti con il trading, almeno 1, 2 sessioni al giorno con la serenità però, sempre con le prop per evitare di finché non sono proprio un veterano, no?
Sì, sì, sì, sì, sì. E qua le p le prop il mhmm, quindi il trading property, cioè il fatto del mhmm, del passare di fare quel tipo di percorso intendi?